يعني آآ ف أ خُد بقى رياضيات وبتاع وكلام من ده، أنا بصراحة مُخّي بَيتعَصَر في الرياضيات والحاجات دي، وباحس إن في حاجات كده ب ب بتيجي قُدام منّي أحس إنّها طلاسم، ف آآ أنا سَمَعت كلامهُم بصراحة ليه؟ لأن أنا أ آه دَخَلت رياضة فعلًا، لأن أنا حسيت إن هو تَحَدّي، يعني والدي لمّا كلمني قال لي أنا مش شايف فيك أي نقطة تخَلّيك تعجَز عن إن أنت تحقق حلم حلم ليّا أو حلم لأُمك أو حلم ليك، أنا كُنت
امم. امم، عَمَلت إيه بقى؟ دَخَلت رياضة فعلًا؟ امم. آه، اللي هو شَجَّعَك يعني.
آه فعلًا، حسيت كلماتُه كده فيها نبرة الت التحدي، آآ إن اللي أنت بتقولُه دوّة مش في نَفْسَك، مش ع مش عندك، بالعكس ده أنت أحسَن من كده بكتير يعني. ف آآ قال لي وما تخافش، أنا أي دُروس هتعوزها هد هادفَعها، وهاساعدك في كُل حاجة، و وما تقلَقَش، وهاخَلّي فُلان زَميلُه، فهن مهندس يعني في كذا، هيساعدك في القصة ديّة، و وييجي معاك لو في أي حاجة وقَفَت معاك وبتاع، ومش عايزك تقلَق من أي حاجة خالص. بس ف وكانت يعني و والحمد لله كانت في مَحَلّها، و وكان النصيب جميل يعني.
امم. امم. امم. امم، يعني أنت حس أنت حَسيت طيب بعدها إن أنت ال ال القرار ده كان غلط، أو إن أنت آآ حَسيت كده باللي هو بي زي آآ ما برضه نَفْس الفكرة، اللي هو مَغصوب عليك أو كده، يعني مثلًا لو رجَع بيك الزمن دلوقتي تاني، آآ هتاخُد نَفْس القرار، والّا ممكن تغَيَّر؟
هو بُص، هو أنا المَرّة الأولانية جَرَّبت، ف أمّا يَرجَع بيا الزمن هاجَرب العُلوم في المَرّة التانية، ما فيش مُشكَلة أجَرب <laughs> يعني <laughs> لأ، لَو رَجَع بيّا الزمن لَو رجع بيّا الزمن، هاعمَل نَفْس اللي عَمَلتُه، لأن أنا الحمد لله يعني أ أ اجتَهَدت جدًا، وكُنت كويس جدًا، وصبور جدًا، واتعَلَّمت اتعَلَّمت بسرعة آآ بقى كمان من مبدئي إن اللي ما بَيعرَفش رياضيات، <laughs> وفيزيا وكيميا، ده ما ما اتعلمش وما عاشش في الحياة بأمانة، يعني بَعد ما كُنت أنا باتكلم على الBiology وال وبتاع و و وباحبُّه أوي، لا، لا، لأ، أنا قُلت اللي ما بَيعرَفش رياضيات وكيميا وفيزيا، ده ما اتعلمش، مع احتَرامي طبعًا لكُل ال لكُل المواد الدراسية التانية.
آه. آه المَرّة التانية هتجرب التانية <laughs> لأ هو يع يعني أنت شايف إنّها فَرَقَت في حَياتَك؟ امم. آه فأنت ف فأنت ح ح ح حَبّيت ال حَبّيت حَبّيت حَبّيت المجال ده بقى والدُنيا دي أكتر، يعني فحس فحَسيت إن هو كان قرارهُم صح هو هو الصح ليك.
آه، آه، آه. آآ ع يعني ساعات على فكرة وُجهة نَظَرهُم، ما حتى لو هي يعني أنا والدي ووالدتي متَعَلّمين الحمد لله، ف فوجهة نَظَرهُم ساعات بتبقى طالعة كده من مُنطَلَق آآ إ شايفين شايفين حاجة قُدّام أنت مش شايفها. يعني هُم شايفين حاجة قُدّام أنت مش شايفها، فَتَحسّ إن أنت لمّا ت بتعمَلها ربنا بيوفقك. أنا دايمًا أحَبّ دايمًا كده آخُد شورتهُم في مواضيع كبيرة، حتى دلوقتي لمّا كبَرت وتزَوَّجت وعندي بيت وأُسرَة وبتاع، أحَبّ برضه أستشيرهُم في أُمور، بس طبعًا مش خصائص بيتي أو مش خُصوصيات بيتي، لأ، في حاجات عامة كده بتبقى الواحد محتاج يتكلم مع حد فيها، يتكلم مع أبوه، يتكلم مع أُمُّه. فهو بيبقَى الموضوع كده يعني، فَباحَبّ آخُد رأيهُم في شوية حاجات كده، وبتبقَى رأيهُم سَديد الصراحة يعني.
آه. خبرَة حَياتُه مثلًا، آه. آه.